คือว่าเราอะค่ะ มีเรื่องอยากจะมาระบายอะค่ะ ตรงที่ว่า ตรงเนี้ยเพื่อนเราอะชวนเราไปงานแต่งงานค่ะ ทีเนี้ยเราต้องไปเจอแฟนเก่าที่เขาก็เป็นเพื่อนเก่าของเราเช่นกันน่ะค่ะ แต่ความรู้สึกแบบโกรธเคืองเนี่ยมันยังไม่หายไปเลยค่ะ เพราะว่าเขาอะเคยนอกใจเราค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ โอ้โฮ โอ้โฮ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ไม่ทราบว่าจบกันมานานหรือยังคะ?
คือเราอะค่ะ เป็นแฟนกับเขาตั้งแต่ตอน ม. 4 ถ้าเลิกกันจริง ๆ เนี่ย ก็คือระหองระแหง ตอนช่วงที่เราไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ คือเดี๋ยวเลิก เดี๋ยวกลับมาคบ แล้วก็กลับมาเลิกกันอีกที สุดท้ายก็เลิกกันขาดเลยค่ะ ก็ถ้านับจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็เลิกกันมาแบบ 8 ปีแล้วอะค่ะ
อืม อา ค่ะ อา 8 ปีแล้วนะคะ แต่ว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกดี ๆ ให้เขาอยู่ เอ๊ะ ไม่ใช่สิ ต้องใช้คำว่าคุณยังมีความรู้สึกให้เขาอยู่ แต่อาจจะเป็นความรู้สึกแบบโกรธแทนไหมคะ เพราะว่าอาจจะ อะฮะ เท่าที่ฟังมา ก็ เลิกกันไม่ดี ถูกไหมคะ? อันนี้ต้อง ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ แต่ก็ต้องขอบอกเลยว่า คุณต้องได้เจอคนที่ดีกว่านี้แน่ น แน่นอนค่ะ
ใช่ <chuckles> ค่ะ อืม ใช่
ค่ะ อยากจะให้ช่วยเล่าเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า แล้วหลังจากที่เลิกรากันไปอะค่ะ ได้มีโอกาส เอ่อ เจอกันหรือว่าเคลียร์ใจกันไหมคะ? หลังจากนั้นน่ะค่ะ
โอ้โฮ คือทั้ง ๆ ที่เราอยู่จังหวัดเดียวกันนะคะ คือพอเข้าใจอะค่ะว่า เราอะไปเรียนที่กรุงเทพ ส่วนเขาก็เรียนที่จังหวัด อ่า บ้านเกิด คือเราก็จะมา ๆ ไป ๆ ค่ะ แต่ก็ไม่เคยเจอกันเลยค่ะ ไม่เคยป๊ะหน้าเจอกันเลยค่ะ ปัจจุบันก็คือ 8 ปี ตั้งแต่วันที่เลิกกัน ก็คือไม่ได้เคยเจอหน้ากันส่วนตัว แล้วก็ไม่มีเคย มีการแบบ อ่า ทักหาคุยกันเลยค่ะ เพราะว่าเขาอะบล็อกเราไปแล้ว
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม เขาถึงขั้นบล็อกเลยทีเดียว ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะว่า สมมติว่าพรุ่งนี้คุณกับเขาไปเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เกต คุณจะมีความรู้สึก หรือว่าคุณจะทำหน้าอะไรยังไงไหมคะ?
คือเราก็คงจะเดินหนีอะ <chuckles> คือเรายังไม่พร้อมที่จะแบบว่า พูดคุยกับเขาได้ดี แต่ว่าเราก็อยากเป็นเพื่อนกับเขานะ แต่ถ้าเกิดบัง เป็นเรื่องที่บังเอิญเจอค่ะ เราก็พอรู้ตัวเลยว่า เราคงจะแบบว่าตกใจ แล้วก็แบบว่า เฮ้ย หนีดีกว่า ด้วยความที่เป็นนิสัยส่วนตัวด้วย แต่ถ้าเกิดความตั้งใจเนี่ย ด้วยความที่ตอนเนี้ยใกล้จะถึงงานแต่งงานเพื่อนเราแล้วค่ะ เราก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอกันแล้วก็คุยกัน เนี่ยค่ะ ก็คงต้องเตรียมใจที่จะกลับไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่ง
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อือฮึ อือ ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ พอเห็นภาพมากขึ้นเลยค่ะว่า ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเจอกันตรง ๆ คุณอาจจะ อ่า ไม่ ไม่อยากที่จะพูดคุยใช่ไหมคะ? แล้วก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงหลบหน้ามากกว่า มากกว่าที่จะทักทาย อะไรแบบนี้ แต่ว่าด้วยความที่คุณก็จะต้องไปงานแต่งงานของเพื่อนอะเนาะ ก็อาจจะต้องมีการพบปะ แล้วก็พูดคุยกัน อ่า ถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะ คุณไปงานแต่งเพื่อน แล้วคุณเห็นเขา สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรคะ? คุณจะทักเขาไหม? หรือว่าจะรอให้คุณทัก เขาทักกลับมาหาคุณ หรือว่าจะหลบหน้า เดินไปข้างหลังเพื่อน อยู่ในมุม คุณลองจำลองเหตุการณ์ได้ไหมคะว่า สมมุติว่าเนี่ยค่ะ อันเนี้ยเป็นงานแต่งเพื่อน คุณจะทำยังไงคะ?
ค่ะ อืม คือส่วนหนึ่งนะคะ เราก็อยากเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้แหละ ถึงแม้ว่าใจของเราเองก็ยังมีความทิฐิกับเขานะ คือด้วยความที่เป็นงานแต่งเพื่อนด้วย เราก็อยากให้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่อะไรดี ๆ ดังนั้นแล้วพอคุณถามว่า "เฮ้ย เราจะทักเขาก่อนไหม?" แน่นอนว่าเราก็คงทักเขาก่อนน่ะค่ะ เพราะว่าคาแรกเตอร์ของเราหรือสไตล์ของเราเนี่ย เป็นคนที่พูดมากในกลุ่มเพื่อน ดังนั้นแล้วถ้าไปคาดหวังว่าเขาจะทักเราก่อนเนี่ย คงจะยากมากกว่าที่เราไปทักเขาก่อนค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม อ๋อ ก็เข้าใจได้ค่ะ อืม อย่างงี้เท่าที่ฟังมาจากเรื่องราวของคุณเนี่ย เท่ากับว่าเอาจริง ๆ ลึก ๆ แล้วเนี่ย เหมือนกับว่าคุณก็ยังมีอะไรติดค้างในใจกับเขาหรือเปล่าคะ? คุณเลยเหมือนกับแบบด้วยความที่เหมือนอาจจะจบกันได้ไม่ดีหรือเปล่า? หรือว่าเหมือนกับแบบ อ่า คุณมีอะไรติดใจไหมคะ?
ใช่ค่ะ คือมันก็มีเรื่องติดใจนะ ก็เหมือนกับว่าเป็นคำถามหลาย ๆ เหตุการณ์แบบว่านู่นนี่นั่นว่า "เออ ทำไมเธอทำแบบนั้นกับฉัน" หรือ "เออ แบบไม่ได้เจอกัน เป็นยังไงบ้าง" หรือแบบ "เออ ชีวิตเธอแบบดีไหมไม่มีฉัน" คือมันก็เป็นทั้งเรื่องที่ดี ๆ ที่อยากจะถามเขา แล้วก็เรื่องที่แบบว่าคงจะไม่ดีถ้าเราถามเขา แบบเนี้ยค่ะ แต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็แอบกังวลว่า ถ้าวันนั้นน่ะเราไปเจอเขา ด้วยความที่เราเป็นคนพูดมากเนาะ เราก็กังวลค่ะว่า เราจะไปพูดแซะเขาด้วย หรือเปล่า กลัวตัวเองเหมือนกันค่ะ ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณเหมือนกันค่ะ ว่า โอ้โฮ จะห้ามปากตัวเอง ยังไงดี?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม เข้าใจเลยค่ะ หลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาเนี่ย ก็เข้าใจเหตุการณ์ของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ อยากจะขอแนะนำแบบนี้ได้ไหมคะ? ว่า คืออย่างแรกเลยนะคะ คือคุณต้องให้อภัยตัวเขาค่ะ สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วอะนะคะ ณ ตอนนั้นน่ะ ด้วย timing ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง ด้วยการที่ อ่า เราทั้งคู่ยังเด็ก แล้วก็อาจจะไม่แมตช์กัน ณ ช่วงนั้น มันเลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยมาลงเอยในแบบนี้ ก็คือคุณกับเขาเนี่ย ต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโต แล้วก็มีชีวิตเส้นทางของตัวเอง ซึ่งแน่นอนแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะมันย่อมดีเสมอค่ะ เพราะว่าก็ถือว่าเขา อย่างน้อยอะก็เคยเป็นคนที่คุณรักมาก ๆ คนหนึ่ง ก็แน่นอนแหละ มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจหวังอะเนาะ ก็ มันก็จะมีบางอย่างที่ติดค้างในใจ แต่ว่าอยากจะให้คุณน่ะค่ะ ลองปล่อยวางนะคะ แล้วก็ อ่า อยากจะให้คิดถึงแต่สิ่งดี ๆ ที่เคยทำร่วมกันมา แล้วก็คิดเสียว่า เวลาที่ผ่านล่วงเลยไปเนี่ย คุณก็มีชีวิตที่ดีมาก ๆ ของคุณอยู่แล้ว แล้วถึงแม้ว่าจะต้องกลับมาเจอกันแบบเนี้ยค่ะ ก็อยากจะให้ อ่า มีแต่ความปรารถนาดีกับเขา แล้วก็ คุณทักเขาได้นะคะ แต่ก็ อ่า อย่า พุ ใช้คำพูดเยอะ เวลาที่คุยกับเขาก็อยากจะให้พูดให้เป็นธรรมชาติก็แค่แบบ "สวัสดี เป็นยังไงบ้าง" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราสามารถที่จะทักได้ เพื่อที่จะให้เขารู้ว่า เราไม่ได้ปิดกั้นนะ จริง ๆ แล้วอะ ถึงแม้จะเป็นอดีตคนรัก แต่ว่าฉันก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเธอนะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แบบนี้พอจะได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะ ที่เราเองก็ควรที่จะแบบมีความปรารถนาดีให้กับเขา เพราะด้วยความที่แบบ อา โต ๆ กันหมดแล้ว แล้วก็ผ่านมาแบบว่าหลายปีแล้วด้วยค่ะ แต่ทีเนี้ยค่ะด้วยความที่เราอาจจะยังมีความโกรธเคือง เขาอยู่เนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอะเคยแบบนอกใจเรา แล้วเราก็จับได้ แล้วก็เลิกกันแบบไม่ดีด้วยแหละค่ะ ทีนี้เนี่ยปัจจุบันน่ะค่ะ เราก็อยากที่จะแบบหายโกรธเขาแล้วก็เป็นเพื่อนนะ แต่คือด้วยความที่เราอะต้องไปงานแต่งงานเพื่อนแล้ว แต่ คุณรู้ไหมคะว่า เขาอะยังไม่ปลดบล็อกเฟซบุ๊กเราเลยนะ คือเราก็แบบว่า เออ แบบขนาดอยู่ในกลุ่มแชตเพื่อนเนี่ย เธอก็ยังไม่คิดที่จะปลดบล็อกเฟซบุ๊กฉันเลยเนาะ ก็เลยแบบมีความกังวลน่ะค่ะว่า ถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อเขาอะค่ะ เขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่า? อันเนี้ยก็กังวลเหมือนกันนะคะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อะ หือ อันนี้ก็เข้าใจได้นะคะ ก็อยากจะรู้ว่า เอ่อ เขาเนี่ยมีความปรารถนาดีแบบที่เรามีให้เขาหรือเปล่า แต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่า ความคิดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ ก็แค่เรารู้ตัวว่า เรามีความปรารถนาดีให้กับเขาก็เพียงพอแล้วค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเขาอะจะสัมผัสได้นะคะ แล้วก็วันหนึ่งเขาก็คงจะพร้อม แล้วก็จะปลดบล็อกคุณไปเองค่ะ เอ่อ ถ้าเกิดว่ามองในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะ การที่เขาบล็อกคุณ คุณก็จะได้ไม่ต้องไปคอยเห็นรูปที่บางทีเนี่ย ถ้าคุณเห็นแล้วคุณอาจจะไม่สบายใจก็ได้ การที่คนต่างอยู่อย่างสิ้นเชิง อยู่กันคนละเส้นทาง มันอาจจะดีมากยิ่งกว่าก็ได้นะคะ
อืม อืม อืม ก็เป็นเรื่องจริงนะคะ ที่ทางคุณบอกว่า "ถ้าต่างคนต่างอยู่เนี่ย มันอาจจะดีกว่าก็ได้" เป็นเรื่องจริงเลยค่ะ เอ่อ ด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนที่ยังมีความทิฐิอยู่ อยู่ในใจแบบเนี้ย ถ้าเราไปเห็นชีวิตของเขา หรือบางทีเขาอาจจะโพสต์อะไรให้เราแบบหงุดหงิด หรือเปล่า ก็เป็นเรื่องจริงค่ะว่า บางทีเราก็ควรเว้นระยะห่างกับเขาในช่วงชีวิตที่เราไม่ต้องเจอเขา แต่ถ้าเราเจอเขา เราก็คงจะต้องพูดคุยกับเขาในแบบเพื่อนไปก่อน เพื่อทำให้เพื่อนที่ อ่า ในวันวิวาห์ของเขาเนี่ย อ่า เป็นวันที่ดี
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ ใช่เลยค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็เชื่อว่า อีกหลาย ๆ คนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับคุณเนี่ย ก็ยังทำไม่ได้ขนาดคุณเลยนะคะ ก็ต้องขอบอกว่า คุณเนี่ยเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ที่ก้าวข้ามผ่านมาได้ แล้วก็สามารถที่จะกล้า กล้าที่จะไปเจอ แม้รู้ว่ามันจะเป็นงานแต่งของเพื่อน แต่ก็คือคุณเก่งมาก ๆ เลยค่ะ กล้าที่จะก้าวออกไปจาก comfort zone ของคุณแบบนี้ แล้วก็เชื่อว่า คุณจะต้องได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ ที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ค่ะ อืม ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ไอเดียของคุณเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่า อ่า เราควรที่จะให้อภัยเขาได้แล้วจริง ๆ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ขอปรึกษาอีกนิดหนึ่งว่า ถ้าเราอะค่ะไปเจอเขาในวันแต่งงานน่ะค่ะ นอกจากคำทักทายปกติเนี่ย เราคุน ควรพูดอะไรกับเขาดีคะ? แบบว่า โดยที่แบบว่าไม่เป็นการทำให้เขาอะรู้สึกลำบากใจแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ได้เลย ค่ะ อืม ถ้าเกิดว่าต้องพูดคุยกันนะคะ ก็ขอให้เป็นคำพูดคำจาที่เป็นกลางที่สุดค่ะ อย่างเช่น วันนี้ วันนี้ดูดีนะเนี่ย ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า? หรือว่าก็ เอ่อ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง? อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ถามสาระ สารทุกข์สุกดิบได้ปกติเลยค่ะ วันนี้มายังไง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็คือก็ถามเหมือนเพื่อนปกติ 1 คน เหมือนเป็น อ่า นายบี นายเอเลยค่ะ ก็อย่าไปคิดว่าคนคนเนี้ยคืออดีตคู่รัก เหมือนเป็นเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
อืม อา อา ค่ะ โอ้โฮ เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วค่ะ ยังไงวันนี้อะค่ะ ขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะคะ จากความรู้สึกไม่สบายใจ ตอนเนี้ยก็กลายเป็นรู้สึกโล่ง แล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ ค่ะ อืม อ๋อ ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็หวังว่าคำแนะนำเนี่ย จะช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านอดีตที่เลวร้ายไปได้ ก็เชื่อว่าคุณสามารถ เอ่อ ทำได้แน่นอนค่ะ เป็นกำลังใจให้นะ ค